¿Qué tal? Fíjate que tengo tengo esta duda, tengo este problema para para decir que no, ¿sabes? Trabajo eh, para un amigo y muchas veces, la por la línea de trabajo que tienen, eh, es un trabajo provisional. Debo empezar por ahí, eh muchas veces requieren de mi atención para algunos pues, para algún tema, ¿no?, algún alguna emergencia que salga por por la labor de cuidado que hago pero no Pues, empezamos, porque no estaba eso no estaba estipulado en mi en mi contrato. Eh, esto me genera problemas, porque yo tengo mis propios mis propios, ah, proyectos y, pues, quisiera estar más enfocado en esos proyectos. No no no quisiera dedicarle nada más los los tiempos los minutos que me puedan llegar a sobrar. Sino, justamente, eh, pues, dedicarle el tiempo apropiado, o darle darme un horario particular para poder hacer esto. Lamentablemente, eh, si llega a haber alguna emergencia, o alguien está no se encuentra disponible para hacer alguna labor, muchas veces me acaban pidiendo a mí que sea yo el que lo el que lo solvente. Y pues, eso, me me ha costado trabajo decir que no. Me bueno, me costaría trabajo si lo hiciera, no lo hago, <chuckles> no soy capaz todavía de de decir: "¿Sabes qué? No puedo, o no quiero", y bueno, es, este es más o menos, lo que tengo ahorita de de problema.
Oye, pues, ¿qué tal? Mucho gusto, eh, gracias por acercarte a mí primero para resolver la duda. Okey, entonces, por lo que entiendo, estás en una situación un poco complicada porque trabajas con tu amigo, y tu amigo de vez en cuando este te pide, eh, un apoyo, ¿no?, pero este tipo de de apoyo suelen ser fuera del horario de trabajo, ¿es eso correcto?
Mm. Sí. Así es. Así es. Am. Sí, vamos a de llamarlo así fuera del horario de trabajo, sí.
Okey. Y ahora lo que pasa es que tú realmente no has aceptado, pero no sabes también cómo cómo afrontar esta situación.
Pues, más que no aceptar, más bien termino acep aceptando, eh aunque en realmente no quiera. Eso es esa es un poco la cuestión. De hecho, por ejemplo, hace poco, eh
Ah, okey.
trabaja eh, eh, mi mi trabajo consiste en hacer labores de cuidado con su se con su mamá, que es cuadraplégica. Entonces mi labor muchas veces implica moverla, eh, para que pueda salir, o para que puedan meterla a bañar, o para o por alguna otra o para cambiarla hacia hacia su cama, cosas de ese estilo. Eh, y él decide irse de viaje con llevar a su madre de viaje a, pues, a un a un lugar lejos, ah, de la ciudad. La la cuestión es que, pues, me invita primero, y yo dije: "Bueno, pues no, la verdad es que no quisiera ir a la playa ahorita, gracias". Pero me dice, me me insiste: "¿Sabes qué? Pues no, te convendría. Es, este, es bastante agradable ir para allá. Te la vas a pasar muy bien". Ah Así que termino aceptando a pesar de que yo no quería ir, eh, pasa el tiempo más adelante me voy dando cuenta de que, más que bueno, ya lo sospechaba yo, que más que invitarme del de la generosidad de su corazón era, como asegurarse tener quien le ayudara a, justo lo que me dedico a hacer acá en la ciudad, a hacer la a a a hacer los movimientos, a darle de comer, etcétera, a a su señora madre. Entonces, me por eso mismo, pues, he notado que, sí, justamente no soy muy capaz de decir que no, y pues, la verdad, me está empezando a pesar un poco porque siento que e esas cosas que acepto hacer a pesar de no quererlas hacer, eh, podrían servirme para ¿cómo se dice?, para pues, para desarrollar otros otros proyectos, yo también me dedico al arte, entonces, quisiera yo estar haciendo haciendo trabajos independientes para pues, eventualmente salir de esto, porque, a final de cuentas, mi trabajo actual es solamente un medio para para un fin a a la más largo plazo.
Okey, entiendo bien tu situación. Oye, cuéntame un poco más acerca de los momentos, que en los que te cuesta decir que no, ¿dirías que es solo este caso particular?, o es algo que, en general te pasa, a menudo, en tu vida diaria, cuando alguien te propone hacer cosas, ¿te cuesta trabajo decir no? ¿O solo es este este caso en particular?
Mm, no solo es este caso en particular. Muchas veces me ha pasado que, cuando alguien necesita ayuda, y siento que yo puedo ayudar, eh, voy a hacerlo, a veces incluso sin que me lo sin que me lo soliciten. Eh, de hecho, me he llegado también a topar con personas que necesitan ayuda, y que cuando se las ofrezco no me la aceptan, eh, bajo la el argumento bastante válido de que, pues, no es mi no es mi problema, y no tendría por qué, este, desgastarme en ellos. Y en vez de sentir alivio, a veces siento como pues, un poco molestia, agravio de que no quieran aceptar mi ayuda. Sin embargo, en en la lógica tendría que ser correcta la tendría que sentirse bien. Tendría que estar a a eh, aliviado justamente de que no me de que no tenga que echarme una responsabilidad más encima. Sin embargo, tengo ese problema. Me cuesta me cuesta decir que no, me cuesta no ayudar. Es un poco eh, un poco triste si lo si lo vemos desde esa perspectiva.
Bueno, yo creo que no es tan tan tristes, como depende también como tú lo vay tú lo tomes, ¿no? Pero, quizá, sea un poco más, pues, tu naturaleza, ¿no?, de querer ayudar siempre, y que no siempre tiene que ser negativo o positivo. Sin embargo, hay veces que nos puede afectar. Oye, y cuéntame un poco más acerca de las distracciones. ¿Tienes distracciones que te que sumabas a a esta parte de no saber de decir decir no? ¿Tienes alguna distracción que te quite el tiempo en este caso para p ah, lograr tus objetivos en el arte?
Ujú. Mm, no propiamente. De hecho, eh, justo el las distracciones, o lo que yo considero esas distracciones, es es eso, andar andar viendo quién quién necesita de algún tipo de ayuda, y estar yo presente para eso. Ah, ha habido ocasiones en las que, por por no dejar a alguien mal parado, pues, dejo pasar alguna oportunidad o algún proyecto, o o retraso proyectos que ya tengo en proceso. Y eso, pues, al final me termina afectando en mi, justo, en mi carrera a artística.
Sí, entiendo completamente. Oye, y en este sentido, ¿tú has intentado platicar con las personas? Em, ¿has tratado de decir no? ¿Te han funcionado, has usado alguna técnica, alguna estrategia, o o realmente no la has hecho?
No, no, temo que no. Eh, me ha costado, como como te digo, me ha costado trabajo, eh, plantearme solamente la idea de de decir que no, entonces, pues, creo que el justo lo que me ayudaría en este caso, sería empezar por saber cómo empezar a acercarme a estas a estas, ¿cómo se dice?, pues, esas conversaciones, ¿no? Porque al final, eh, cuando alguien está pidiéndome, algo, me resulta Le les digo que sí, porque me resulta incómodo, pensar en, qué es lo que van a decir si me niego. Entonces, creo que por ahí debería empezar, ya ya que lo mencionas.
Sí, bueno,, primero que nada, <clears throat> disculpa. Primero que nada, tendrías que o podrías, em, acercarte a las personas. Y, yo creo que tú ya tienes superidentificadas estas situaciones en las cuales tú te sientes mal, por decir, ¿no? Porque, creo que eres una persona, que le gusta ayudar, que se interesa por el otro, pero a veces este sentido de mm de a de ayudar a las personas puede ser negativo, para para nosotros mismos, ¿no? Entonces, es por eso que que ya te ha estado afectando a ti. Pues mira, yo lo que te recomendaría primero, es platicar con tu amigo, que, me gustaría saber un poco más acerca de de esta relación. Si es una relación, mm, realmente de amistad, tú lo consideras un amigo cercano o es más un conocido.
Sí, claro. Ajá. Ujú. Ah, sí. No, sí, es un amigo muy cercano de mucho tiempo atrás. De hecho, justo, me cuesta un poco trabajo decirle que no, porque, sí, él necesitaba la ayuda con con su mamá, pues, pero, eh, cuando me ofreció este trabajo, yo necesitaba la ayuda porque me había quedado, sin un trabajo formal, y había tenido una lesión muy fuerte que no me permitía, salir de casa. Entonces, pues, una parte sí me me ayudó bastante a continuar con con mis estudios mientras estaba con ese trabajo. Sin embargo, el tiempo pasó y ya estoy un poco más, eh Pues ávido, ¿no?, de de tomar cosas por mi cuenta.
Sí, por lo que entiendo, tú ya estás en otra situación, que, eh, diferente a la que a la situación como como comenzaste. Entonces, mira, lo que yo te recomendaría sería que te acercaras a tu amigo, que en este caso es una persona cercana. Que platicaras con él de forma clara acerca de cómo te sientes, y de cómo este trabajo, bueno, poco a poco te ha ido afectando de cierta manera. Porque, eh, dada la naturaleza que es el cuidado de una persona, que la verdad esto es difícil, eh, porque no no, exige exige horarios muy demandantes, pues, podrías irle planteando esta idea de que ya te está empezando a afectar, y, sin embargo, tú no quieres terminar, eh, afectándolo a él, ¿no?, o a su madre. Yo lo que te recomendaría es que, quizá, poco a poco vayas, em, si e si es así tu tu deseo, te vayas alejando un poco de este trabajo, es decir, que lo vayas dejando de forma gradual. Primero que nada, platicar con tu amigo de forma clara, platicarle tus, em, tus preocupaciones, y de esta forma, quizá, plantearle que tú ya no eres la persona adecuada para para de desempeñar este trabajo, o por lo menos no en los horarios, eh, que te están demandando, ¿no? Podrías sugerirle, quizá, que que encuentre otra persona y que tú, por lo tanto, podrías irte haciendo cargo de de esta persona, y gradualmente podrías irlo dejando poco a poco. Quizás adaptarlo a tus horarios, ¿no? Podría ser una solución para mantener tu amistad la amistad de tu amigo, y también para para no sentirte mal por decir "no", que creo que es algo superbueno. Hay que verlo de manera positiva, pero que también a veces nos puede llegar a afectar si no sabemos cómo cómo controlarlo. Pero me parece que que esto esta situación en la que tú estás puede se resolverse de esa manera.
Ujú. Ajá. Sí. Claro. Sí. Ajá. Ujú. Mm, podría ser. Sí. Ujú. De hecho, sí, ya que lo mencionas, suena suena bastante sensato. Creo que, justo nada que un poco de diálogo no pueda solucionar. Bueno, pues, te lo agradezco mucho. Cuídate.